A mí me tocó la época de las cavernas, y a mí me ponían Las mañanitas de Cepillín, que era un payasito ajá, que era un payasito de la tele, que fingía, ya sabes, la voz, y entonces grababa discos, canciones. Entonces son como igual, muy icónicas Las Las mañanitas de Cepillín.
<chuckles> Ah, claro. Un clásico. Sí. Sí, por supuesto.
Eh, y también me ponían esas mañanitas mexicanas. Pero, ¿sabes qué?, yo creo que cuando hacen eso, realmente te hacen sentir muy especial en tu día. Yo soy de las que, para mí, mi cumpleaños es sumamente especial.
Sí, sí, sí.
Y creo que es por eso, fíjate.
Sí, yo creo que su justo entra como como lo comentas, una parte en la que, eh, a muchas personas no les gusta. Bueno, dicen que no les gusta, creo que eso eso es importante aclararlo, dicen que no les gusta ser el centro de atención, pero pero creo que sí te hace sentir muy especial, te hace te hace sentir valorado el hecho de que, independientemente de si te dan regalos o si hay algo material, o que te den un gran pastel o algo así
Ajá. Ajá. No, estás s estás siendo tomado en cuenta como una persona amada, especial, para quienes te rodean, ¿no?, que festejan tu vida cuando llegaste al mundo, ¿no?
Sí. Exactamente. Sí, ahí Sí, sí, sí. Sí, es una tradición muy bonita, ¿no? Y justo lo lo vi con este última, e e esta experiencia que te decía, ah, la de mi último cumpleaños, que fue como de, qué bonito saber que independientemente de que estén lejos, de que fueran las 12 de la noche, no solamente fue una llamada, literalmente se vinieron aquí a a va se cruzaron media ciudad en en coche para venir y traerme mi pastel, porque no importa qué pase, siempre reconocer, como dices tú, ¿no? Celebrar esa esa vida de una persona a la que amas. Y y sí, no, qué bonito, la verdad es que me <giggles> qué qué bueno que disfrutes mucho tu cumpleaños, porque creo que todos buscan eso, todos tus seres queridos buscan eso
Ujú. Guau. Por supuesto. Sí, sin embargo, hay gente que es todo lo contrario, o sea, que dice: "No, a mí no me gusta, este s eh, que me feliciten y que fes". Yo creo que ahí hay que investigar qué hay en su pasado, ¿no? Porque
<laughs> Sí, muy probablemente.
porque a quienes nos hicieron sentir especiales y amados, nos encanta.

Sí. Sí, sí, sí, desde que era niño, literalmente. No solamente cuando era festejado, sino, recuerdo totalmente mi mamá yendo a mi cuarto, eh, tocándome la puerta y ya ya ya son las 11:55, ¿no? Párate porque le vamos a cantar a tu hermana. Entonces, <chuckles> era como de sí, sí, sí, ahí voy, ¿no? Entonces, esto se replicó desde que yo era niño, pero hasta ahorita que tengo 30, <chuckles> como te digo, yo ya no vivo con con mi familia, pero
Ajá. Ajá. <laughs> Ajá. Pero a ver, ¿cómo le hacen?
mm, literalmente nos videollamamos. Eh, eso lo empezamos hasta a replicar con con mi cuñado, que ahora está con mi con mi hermana y hasta con mi esposa. O sea, literalmente ya somos familias independientes y aun así sí, sí, sí, eso, eh, hasta este punto, hasta mi esposa les marca cuando va ser mi cumpleaños, como: "Hey, ya son las 11:55, vamos a cantarle sus mañanitas". Y ahora <chuckles> sí, ahora podría decirte que realmente ha llegado puntos en donde no me lo espero. Genuinamente es como, yo ya estoy hasta dormido <laughs> sí, sí, sí, y de la nada a las 12 de la noche e e entra mi esposa con el celular, con la computadora en la mano, con ellos en la pantalla. Es como de que todos cantando las mañanitas sí, sí, sí.
Okey. Con tu hermana, ajá. ¡Okey! También les toca. <laughs> ¡Ay, mi vida! Ahora sí te sorprende. ¡Ay! ¡Qué hermosa! Oye, ¿y qué sientes?
Ay, pues muy bonito. La verdad es que es una forma como de de sentirme cerca de mi familia. Yo, obviamente, los amo, eh, pero, pues, evidentemente ya no estoy viviendo con ellos. Eh, pero pero es una sensación hermosa que que, pese a que estemos a distancia, eh, siempre se busque, ¿no?, la forma de de poder tener esta esta tradición, de no perderla, de siempre tener ese detalle de sabemos que es tu cumpleaños, nos encanta que sea tu cumpleaños y festejarte, es es algo muy bonito Ujú.
Ajá. Claro. Ajá. Claro. Oye, ¿y y tú sabes de dónde viene esta tradición, si de tu mamá, de tu papá, de ambas familias?

Ay, pues, la verdad es que hay una en específico, que <giggles> hasta este momento, yo ya no vivo con ellos, pero se sigue replicando, que es, antes de nuestro cumpleaños, bueno, justo en nuestro cumpleaños, es decir, a las 12 de la de la madrugada, justo cuando pasamos a la siguiente fecha, siempre nos nos cantábamos las mañanitas, esta canción tradicional. Ajá.
Ajá. Ajá. ¡Ay!, qué padre. Las mañanitas mexicanas.
Sí, exactamente. Este, siempre tuvimos esa
La de: "Qué linda está la mañana". Okey.
Exactamente, sí, sí, sí. Sí, siempre tuvimos esa tradición de que, sin importar qué, sin importar nada, este, nos íbamos a cantar esa esa canción justo a las 12 de de la noche. Em al festejado, exactamente, según, sin que se la esperara, porque realmente todos sabíamos qué iba a pasar. <laughs> Pero sí
¿Al festejado? <laughs> Ya estaba más que establecido.
Sí, sí, sí, claro, de que era iba a ser tu cumpleaños y según tú te hacías, ma ajá, sí, sí, justo tenías que hacer la cara como: "Oh, no me lo esperaba", ¿no? Pero <laughs> Sí, qué detallazo, ¿no? Pero realmente ya estabas pensando que iba a llegar el momento.
Pero parte de la rutina es sorprenderse, ¿no? <laughs> Así de: "¡Oh, qué sorpresa!". <laughs> Jamás hubiera pensado que iban a cantar las mañanitas.
<laughs> Sí, claro, quién lo hubiera dicho, ¿no?
Claro, claro. Oye, y y y bueno, yo supongo que esta tradición tú la recuerdas desde que tienes uso de memoria.